Dis-moi comment, heu, protéger nos données personnelles facilement selon toi?
Heu, alors, heu, déjà pour moi une des 1res choses à faire, c'est de bien choisir, heu, ses mots de passe. Donc par exemple de pas prendre, heu, des des mots, heu, trop faciles ou des dates de naissance. Heu, faut vraiment prendre des des mots de passe, heu, assez, heu, compliqués, quitte à les noter, heu, dans un carnet. Mais je pense que c'est déjà la la 1re chose, heu, à faire.
Tout à fait. Tout à fait et toi c'est quelque chose que tu fais? Tu notes tes mots de passe dans un carnet?
Ah oui, oui, oui je je les note, heu, parce que sinon ce ce serait compliqué parce qu'ils sont pleins de de par exemple, de lettres majuscules, minuscules, heu, il y a des chiffres au milieu. Heu, maintenant ils demandent même de mettre des caractères spéciaux, donc il y a des points d'interrogation, il y a des points de d'exclamation. Donc, heu, c'est impossible de de tout retenir. Mais du coup je les note, heu, dans un carnet mais ça me permet de de pas avoir, heu, de problème, parce si je mets des des dates de naissance, heu, il y a peut-être des des personnes qui me connaissent qui qui pourraient deviner et là ça ça poserait problème.
Mmh mh. D'accord, je comprends. Et du coup, hem, tu as que des mots de passe différents ou tu en as que tu utilises les mêmes, heu, pour des heu, applications différentes, par exemple?
Heu, alors, il y en a heu, que que je réutilise heu, parce qu'ils sont pas très longs mais il y a juste, heu, des des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères heu, spéciaux. Heu, après je en sorte qu'ils soient pas non plus heu, trop longs, heu, mais heu, il y en a certains que je réutilise heu, quand même.
Mmh mh. Oui. D'accord. Donc il y en a que tu commences quand même à connaître par cœur, ou à chaque fois tu dois aller heu, dans ton calepin?
Oui. Oui, oui oui oui. Il y en a que je connais par cœur, heu, parce qu'ils sont heu, assez courts mais il y en a certains heu, qui qui sont plus longs, heu, et que là, du du coup, je suis obligée d'utiliser à chaque fois le, le carnet mais mais c'est pas heu, problématique au au moins je me dis que mes mes comptes sont en sécurité.
Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que, heu, tu as le contenu de ton carnet, tous tes mots de passe, dans ton téléphone?
Heu, non. Parce que, heu, j'ai peur que si je perds mon téléphone ou qu'on qu'on me le vole heu, du coup qu'on ait accès heu, à tout, mê même si sur le téléphone il y a un code mais, heu, maintenant, heu, je pense que certains peuvent arriver à à quand même heu, débloquer le téléphone heu, et là, du coup, j'ai pas envie que qu'on ait accès, heu, à tout.
Pirater. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, hem, OK, donc du coup, c'est vraiment un calepin peut-être que tu prends dans ton sac à main avec toi ou si il y a quelque chose qui reste à la maison?
Oui, oui, oui. Ah non, ah non je le laisse, heu, à la maison parce que pareil si, heu, si je le perds, heu, après ça ça me posera problème donc je préfère le laisser à la maison. Et si jamais, heu, je suis pas, heu, chez moi et qui qui me manque un mot de passe, heu, je je pense que ça peut attendre, heu, que que je rentre. Parce que, par exemple, les réseaux sociaux, bah, si si jamais je suis, heu, en vacances et que ça s'est déconnecté que j'ai pas le mot de passe, bah, je j'attendrai de de rentrer chez moi.
D'accord. OK et du coup, est-ce que peut-être il y a un un une fois un jour où justement, heu, tu as pas eu ton mot de passe c au moment où tu le voulais et que ça a pu générer chez toi peut-être un un stress? Une anxiété? Ou non?
Heu, alors ça m'a pas généré, heu, d'anxiété. Heu, j'ai juste changé mon téléphone l'année dernière et c'était pas, heu, prévu. Et heu, en plus, j'é j'étais pas, heu, chez moi. Donc j'ai fait le changement, mais, heu, du coup, j'ai pas eu accès à certains réseaux sociaux pendant quelques jours, le temps que je revienne à Marseille, mais après ça m'a pas stressée, heu, plus que ça.
Mmh mh. D'accord, c'est pas quelque chose qui t'a, heu, angoissée, heu, de ne pas avoir accès à ça, heu heu, sur l'instant t. Donc tu as réussi quand même à prendre du recul par rapport à ça.
Ah, non, non, non. Oui, oui, bien sûr.
OK, très bien. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple concrets, hem, justement par rapport à tes données personnelles, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur, les comptes, tu vois, en ligne, la banque, heu, tout ça, les impôts, heu, des gestes peut-être faciles à adopter que tu pourrais conseiller, justement?
Heu, alors maintenant, il y a, heu, l'auth l'authentification à 2 facteurs qui qui devient obligatoire, heu, pour, heu, pour beaucoup, heu, d'applications. Et moi, j'utilise, heu, Google Authenticator et heu, ç ça me met un code, en fait, qu'après faut que je remette sur, heu, l'application. Et pour la banque, heu, moi, la mienne, elle elle m'oblige à avoir, heu, un un un code en plus de de mon identifiant et du mot de passe. Heu, maintenant, il y a un code et heu, par exemple, avant de faire, heu heu, une transaction, ça ça me demande, heu, ce code.
Ouais. Donc du coup c'est comme ça que tu protèges et l'identificator, c'est sur ton ordinateur, c'est ça?
Heu, oui je l'ai aussi sur, heu, sur le téléphone, heu, parce que par exemple, pour accéder, heu, à à à TikTok, heu, j'ai j'ai l'Authenticator, heu et et ça me permet, heu, de de gérer le compte, heu, professionnel qui est qui est dessus, heu et sans avoir de problème de de piratage.
OK. OK. Donc du coup, c'est pratique et est-ce que, heu, tu sais, maintenant on peut mettre soit nos empreintes, heu, des doigts, soit alors, heu, tu sais? Notre visage, est-ce que c'est des choses que tu fais toi pour protéger, heu ton téléphone, ton ordi? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire? Ou ça t'inspire pas tellement?
Heu, alors, heu, ça, heu Non. Ça ça ça m'a jamais, heu, inspirée. Je préfère utiliser les codes, heu, et les et les mots de passe et je pense ou c'est parce que j'ai pas eu l'habitude mais, heu, non, moi je fonctionne qu'avec les les mots de passe, heu, et les codes et et ça me va, heu, très bien.
D'accord. Ouais, pour toi, tu tu tu as l'impression que c'est plus sécure, en tout cas ça te convient mieux, heu, de faire comme ça?
Oui. Oui.
Ouais, OK. Et est-ce que tu as eu des fois des surprises, soit des gens, heu, tu vois? Des arnaques ou des gens qui ont pu prélever de l'argent sur ton compte bancaire, alors que, heu, enfin tu vois? Est-ce qu'il t'est arrivé des choses un peu spéciales, heu, dans ta vie? Heu, tu vois? 1 fois ou 2 heu, alors que, heu, tu avais, heu, quand même, heu, hem, tu vois? Hem, heu, tu avais, heu, protégé tes comptes? Est-ce qu'il d est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose que ce soit sur l'ordi, le téléphone, je sais pas, sur tes mails, heu, ta ta m ta banque en ligne, est-ce qu'il t'est arrivé, heu, quelque chose ou ou jamais?
Alors, heu, heureusement il m'est pas arrivé, heu heu, j'ai j'ai pas eu de de vol, heu, d'argent ou quoi que ce soit qui qui soit très grave, heu, mais par contre je reçois beaucoup de mails, heu heu, qui sont des des arnaques et il y a des tentatives de de phishing et si on fait pas attention, heu, c c b ils arrivent à bien se faire passer pour, heu, les organismes officiels. Donc, heu, heureusement, j'ai jamais cliqué sur des liens, heu ou quoi que ce soit mais, heu, j'en reçois, heu, énormément.
Mmh mh. Oui. Et tu as une idée, là, un exemple de mail que tu as reçu, il y a peut-être pas très longtemps, heu, que quelqu'un qui a voulu, heu, usurper, finalement, l'identité de de quelqu'un d'autre?
Heu, bah, j'avais reçu, heu, un mail, heu, soi-disant, heu, de de la CAF pour me dire que j'avais droit à des aides alors que j'ai j'ai rien demandé donc, heu, déjà, je me suis dit: «Bon c'est c'est une arnaque». Mais, heu, l'a l'adresse mail, elle était faite vraiment de de façon à ce qu'on pense que c'était, heu, vraiment la la CAF officiellement que qui envoyait le mail. Et en fait
OK.
c'était pour prendre les les données bancaires et heu, parce que quelqu'un peut peut-être croire que qu'il va recevoir l'aide et du coup, il va donner ses données bancaires, heu et heu, c'est là que que le piratage, heu, a lieu. Donc il y a b
Co Mmh mh. Mmh mh Ah, c'est malheureux, c'est malheureux, heu, de nos jours, heu, vraiment, heu, cette vigilance, heu, obligatoire, limite, j'ai envie de dire, heu et perpétuelle, heu, tellement il peut se passer des choses finalement, heu, de nos jours. Et justement, comment tu t'es rendue compte que ce mail était finalement, heum une tentative d'escroquerie?
Heu, parce qu'il y avait, heu, une légère faute d'orthographe, heu, dans le mail et heu, parce que ça ça finissait pas comme les les mails, heu, habituels et ensuite, dans le mail, heu, il y avait des des fautes, heu, d'orthographe. Donc, heu, ça, c'est aussi un signe, heu, comme ça, Oui, oui, oui.
OK. D'accord. Donc ça ça ça, ça t'a un peu inquiétée, enfin, c'est quelque chose qui t'a fait tilt, où tu t'es dit: «C'est pas normal» et du coup, heu, est-ce que, peut-être, tu es allée voir dans Google, heu- arnaque, CAF, mail ou est-ce que tu as tu as fait des recherches ou c'est juste de toi, tu t'es dit, heu, que c'était une arnaque?
Oui, oui, oui. Alors, ça m'est déjà arrivée de faire des recherches, heu, pour, heu, d'autres mails, mais là pour la CAF, je me doutais que que c'était une arnaque parce que c'était plein de de fautes d'orthographe, heu, donc, heu, que je je me suis doutée que c'était une arnaque, mais, heu, des fois, ils utilisent l'a l'adresse mail, heu, ils arrivent à envoyer j'avais reçu une fois, je je sais plus de de qui, mais, heu, c'était comme si, heu, c'était mon adresse mail qui envoyait le mail enfin, c'était tourné d'une manière, heu, c'était, heu, assez, heu, bizarre.
Oui. Ah! Comme si c'était, heu, toi-même?
Oui, oui, oui, c'était, heu enfin, le mail, il venait de de moi-même, enfin c'était bizarre, mais, heu, voilà. Et du coup, je me demande comment, heu, enfin, même, comment les spams, heu, arrivent parce que ça ça peut être un problème aussi, heu, si on reçoit des spams, heu, c'est bien que nos nos adresses mail, heu, soient que que les personnes qui tentent de nous arnaquer ont accès à à nos adresses mail.
Ah! Oui, c'est sûr, qu'il faut être très vigilant. Et du coup, heu, ça, c'était aussi pour te demander de l'argent ou ton RIB ou des choses comme ça?
Ah oui! Oui, oui.
Ouais, donc, du coup, hem non mais, au moins, j'ai l'impression que tu as quand même un instinct et que tu sais que voilà, qu'en tout cas, tu es tu es consciente que, heu, il y a beaucoup d'arnaques et du coup, qu'il faut faire attention. Et justement, est-ce que tu as déjà vu des erreurs courantes que tu peux voir, peut-être, dans ton entourage, tes proches ou chez, heu, voilà, chez les gens autour de toi et peut-être, comment éviter, heu, sans se prendre la tête justement, hem hem, qu'il arrive des des choses malheureuses, finalement? Comment, heu, tu est-ce que tu as des conseils ou des erreurs que tu vois souvent chez les gens?
Alors là, j'ai eu j'ai j'ai eu Heu, bah, alors là, en ce moment, il y a des arnaques, heu, par, heu, SMS. Où, par exemple, c'est c'est des personnes qui se font passer pour un livreur et qui disent, heu, que le colis rentrait pas dans la boîte aux lettres et que, du coup, ils envoient un lien pour, heu, pour remplir, heu, les les l'adresse et tout. Donc là, heu, ça ça leur donne accès, heu, déjà, à des données perso. Heu, après, j'avais reçu, déjà aussi, des SMS pour me dire que que j'avais une amende, heu, pas payée et heu, bon, ben, dé déjà, je me suis dit: «Ça ça se voit que c'est pas vrai». En plus, heu, je je conduis pas, heu, beaucoup, donc je me doutais que que c'était pas, heu, pour moi. Mais, heu, il je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû cliquer sur ces liens. Surtout celui de l'amende, ça peut faire peur, forcément. Et ils envoient, heu, un lien pour dire de régulariser la situation, heu, sinon après ce sera, heu, majoré. Et heu, il y a beaucoup de personnes qui qui prennent peur et et du coup, qui cliquent sur le lien et qui payent, quoi.
Mmh mh. Oui. Mmh. Oui, c'est ça, justement. Ils vont peut-être aussi jouer inconsciemment avec les émotions. Et du coup, comment, hem quels conseils tu donnerais à ces personnes, finalement, pour éviter cela, en fait, pour éviter qu'ils cliquent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Heu, bah, alors déjà, tout ce qui est, heu, tous les organismes, heu, officiels, que que ce soit, heu, les les impôts, heu heu, la la CAF ou ou même pour pour les les amendes, c'est c ils contactent jamais par, heu, par SMS. C'est, heu, soit par mail, heu, et après, le mail, on peut le vérifier sur le compte, heu, sur notre compte, heu, o officiel, pour, heu parce qu'en général les les mails qu'on reçoit, on les a aussi sur le compte, heu, de de l'organisme. Et heu, ils envoient aussi par, heu, par courrier.
OK. Mmh mh. D'accord, donc toi, tu les inviterais, tu leur tu leur inviterais à prendre un peu du recul par rapport à la situation et de vérifier finalement, heu, si ça apparaît quelque part dans leur compte existant avant de faire, heu, quelques manœuvres, heu, un peu impulsives dans la peur. Limite, de prendre un peu de recul sur les émotions et de, heu, prendre le temps, en fait, de de faire l'action, quoi?
Exactement. Exactement, parce que, par exemple, si on a, heu, un mail, heu, de de de la CAF qui qui semble vrai mais qui peut-être ne l'est pas, on peut se connecter sur notre compte, heu, de de la CAF et là, heu, normalement, il y a une partie où il y a les notifications ou les messages reçus et on peut voir si si c'est vrai, heu, ou pas, si on a un doute.
Oui, OK, donc de de pas hésiter, en fait, d'aller fouiller, d'aller d'aller, creuser ou même de passer des appels pour, limite, heu heu, que dès qu'il y a un petit doute, hem, de, voilà, de faire confiance aussi à cette voix intérieure et de de ne pas faire un peu les choses sous le coup de les émotions, mais plutôt de même s'il faut passer un coup de fil, tout ça, mais plutôt de se renseigner par rapport, heu surtout quand ça demande peut-être des RIB ou de l'argent.
Exactement.
OK et pour les personnes, heu,- bah, c'est un top conseil- et pour les personnes justement, qui sont pas très, tu vois, ordinateur, tout ça, technologie, heu, est-ce que tu aurais une pratique assez facile que tu pourrais recommander et qui de be ne demande pas, tu vois, des heures d'apprentissage? Une pratique pour quelqu'un, justement, qui veut protéger ses données, heu, sans non plus y passer, heu, la journée, quoi?
Heu, alors je pense que, heu, le le mieux, sans passer par l'ordinateur, c c'est ce serait juste d'appeler directement le, heu, le l'organisme, heu, qui qui a contacté, heu, la personne ou sinon de voir avec un un un proche, heu, de d'en d'en parler, heu, avec un proche déjà pour voir, heu, ce qu'il en pense. Mais de jamais faire une action, heu, sans sans appeler l'organisme ou ou sans, heu, appeler un proche avant, heu, pour pour voir, heu, un peu ce qu'il en est quoi.
D'accord. Oui OK, de de ne pas hésiter, pour une personne qui a un a des doutes, de se rapprocher de de quelqu'un de confiance, heu, pour finalement, que la personne lui donne aussi son avis et que, ben, qu'elle puisse ne pas se faire arnaquer, finalement.
Exactement.
OK. Bah, en tout cas, vraiment, je te remercie pour cet échange très utile et hem, voilà, c'était un plaisir.
Merci à toi. Pour moi aussi, merci beaucoup.